ค่ะ สวัสดีค่ะ เป็นยังไงบ้างคะ สบายดีไหม?
สวัสดีครับ ช่วงนี้สบายดีครับผม เริ่มด้วยวันจันทร์ที่สดใส <chuckles> ช่วงนี้เป็นไงบ้างครับ สบายดีไหมเอ่ย?
<laughs> ดีจังเลย ก็สบายดีเช่นกันค่ะ สบายดีเช่นกันค่ะ อ่า เริ่มด้วยวันจันทร์เหมือนกันค่ะ แต่ว่าจะเป็นวันจันทร์ที่เป็นวันที่ไม่ค่อยชอบเท่าไรอะของสัปดาห์ อือ
อืม <laughs> เนาะ เพิ่ง กำลังเพลินเลยวันหยุดเสาร์อาทิตย์ วันจันทร์อีกแล้ว แป๊บเดียวเอง
อือฮึ ใช่ ๆ ใช่ ใช่ เป็นอย่างนั้นเลยค่ะ งั้นไหน ๆ ก็เริ่มเรื่องวันจันทร์กันแล้ว อยากถามหน่อยค่ะว่า เอ่อ กิจวัตรในตอนเช้าอะค่ะ ที่ ที่ทำ แล้วก็ทำให้รู้สึกพร้อมสำหรับวันใหม่ คืออะไรเหรอคะ? โดยเฉพาะยิ่งวันนี้วันจันทร์ <laughs>
อืม เนาะ ถ้าถามว่าวัน โดยเฉพาะวันจันทร์ เพราะว่าถ้าเป็นวันอื่นมันจะ คงจะชินกับการนอนหลับ แล้วก็ ตื่นมาทำงานเนาะ แต่ถ้ายิ่งวันจันทร์แล้วเราได้พักมา 2 วัน อย่างเงี้ย การเริ่มใหม่มันอาจจะเป็นอะไรที่ยากขึ้นมานิดหนึ่ง เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีกิจวัตรที่ทำให้เรารู้สึกว่า เออ เราพร้อมที่จะทำงานในวันจันทร์ที่หนักแน่นนิดหนึ่ง ก็อาจจะเป็นตื่นเช้าขึ้นมานิดหนึ่ง เราอาจจะต้องมี นั่งสมาธิ ตั้งสตินิดหนึ่ง ให้เรารู้สึกว่าสดชื่น ให้มันปลอดโปร่ง พร้อมที่จะไปทำงาน ใน ในชั่วโมงถัดไป อะไรอย่างงี้ครับ น่าจะช่วยให้ได้ ให้เราพร้อม <chuckles> ถ้าทางฝั่งนู้น ฝั่งนู้นเป็นไง บ้างครับ มีกิจวัตรอะไรบ้างเอ่ย?
เออ ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ๆ เนาะ ค่ะ อื้อฮือ ใช่ค่ะ โอ้โฮ! น่ารักจังเลยค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ เอ่อ เดี๋ยวถามนิดหนึ่งก่อนได้ไหมคะ นั่งสมาธิทุกเช้าของวันจันทร์เหรอคะ หรือว่าทุก ๆ วัน?
ได้ครับ ส่วนใหญ่จะเป็นแค่วันจันทร์ พุธ ศุกร์ อะไรอย่างเงี้ยครับ จะเป็นวันเว้นวันอะครับผม อืม ก็
โอ้โฮ! น่ารัก จังเลยค่ะ เก่งจัง
<laughs> ก็อาจจะไม่ได้นานมากครับ 5-10 นาที ให้เรารู้สึกว่า เออ เรา เราปลอดโปร่ง เราไม่ได้คิดอะไรเยอะ อะไรอย่างเงี้ยครับผม
ค่ะ อืม ค่ะ เก่งจังค่ะ เก่งจัง คือทางเนี้ยจะทำก่อนนอน
<chuckles> อา
อา นี่จะสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนนอนของทุกคืน ใช่ แต่ว่าของตอนเช้าเนี่ยทำไม่เคยได้เลยค่ะ เพราะว่ามันไม่ มันไม่นิ่งอะ มันไม่สงบ มันไม่นิ่ง พอเป็นเช้ามันจะ มวลความคิดในสมองมันจะเยอะมาก มันต้องรก รก รก เพื่อ เพื่อต้องเตรียมตัวให้ทันตอนเช้าอะค่ะ ใช่ ก็เลยบอกว่าคุณเก่งมาก อืม
ครับ <laughs> อืม อา เข้าใจเลยครับ <laughs> ขอบคุณครับ ทางนั้นก็เก่งมาก กลางคืนก็ ก่อนนอนก็ดีเหมือนกันนะครับ เป็นกิจวัตรก่อนนอนเนาะ สมองปลอดโปร่งก็หลับฝันดี สบาย อืม
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ มัน ใช่ ใช่ มันหลับสบาย ใช่ค่ะ ทีนี้ถ้าเป็นกิจวัตรประจำวัน ข ในช่วงเช้าของทุก ๆ วันที่จะทำเพื่อให้พร้อมเริ่มวันใหม่ที่สุดอะนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นวันจันทร์ก็ ก็ อ่า อันนี้จะเห็นด้วยเรื่องหนึ่ง คือต้อง ต้องตื่นเช้า